À, hông phải là trong cái lồng kiếng mà là nó trong một cái, a, một cái cái cái cái khung giống như là một cái nơi á, rồi ở dưới toàn là bánh kẹo đồ không à. Ờ, rồi rồi, à, mọi người, ờ, kiểu như, a, cột này kia vô vô chân, vô tay mình á để mình đu lên trời á. Xong rồi họ hạ dần dần xuống để mà mình mình mình mình gắp cái đống bánh, đống kẹo đó. <laughs>
À! Mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. <laughs> À, mình hiểu, mình hiểu. Là bạn là bạn gắp trúng người yêu bạn hả, hay sao?
Hông, mình gắp bánh kẹo thôi, về xong rồi mình tặng cho người yêu mình. <laughs>
À! Ờ, cái trò đó hồi kỳ Việt Nam nó cũng nổi, nhiều người hốt quá trời bánh luôn.
Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, người yêu mình đứng kế bên coi nữa mà, <chuckles> quay lại.
Ừm, ừm. Ừm, thấy cũng hay. Hoặc là, kiểu, mình thấy có mấy lần hẹn hò là mình hẹn ở cái hổng biết là bạn biết cái trò Escape Room hông? Kiểu giống như là chơi cái game đó, ơ, mình nó nhốt mình vô một cái phòng, xong rồi mình phải, ờ, tìm đủ mọi cách để có thể thoát được cái phòng đó thì mình thắng. Thì mình thấy khá là hay, kiểu giúp hai người bàn luận với nhau, rồi kiểu trao đổi ý kiến, rồi tìm giải pháp cùng nhau. Rất là hay.
À, biết chứ. Đúng rồi. Ờ. Đúng rồi. Hồi đó mình cũng có chơi trò đó. Mình mình chơi mấy cái, a, cảm giác mạnh, ờ, chơi nhà ma đồ các kiểu á, bị hù cũng vui. <chuckles>
Ừm. Ừm. Ờ, đúng, đúng, đúng, mình cũng vậy, bị hù. Trời ơi! Mình nhìn các cảnh rất là luôn creepy luôn á.
Ừm.
Ừm.
Ờ, mà mỗi lần mà vô đó mà bị hù thì, ờ, bị hù với người yêu cũng vui. Giống như là hai người nắm tay nhau sợ hoặc là có có nhiều người học sinh chẳng hạn, cũng đi mấy cái chỗ đó. Nhưng mà nhân cơ hội, ờ, người yêu ý, bạn gái, ơ, bạn ý là chưa là bạn gái ý là cái người mình thích đi, bị hù, cái, a, bạn gái mình, bạn gái sợ quá <chuckles> bạn gái sợ quá cái ôm mình cái: "Uây đã!" <laughs>
Ờ, đúng. À. À, hôn một cái là thành bạn gái luôn. <giggles> Từ bạn mà thành người yêu luôn.
Ờ, nhiều bạn học sinh hay lợi dụng vậy lắm. <chuckles>

Rồi, có thể là đó là lý do tại sao mà người yêu của bạn, à, hát bài, hông phải, yêu cầu bài Chân Tình để mà tặng cho bạn lúc bữa cầu hôn. <chuckles>
Ờ, maybe, có thể. Ờ.
Vậy giờ chắc, ơ, bạn với lại chồng của mình, à, chắc cũng yêu nhau lắm ha?
À. Ừm, bọn mình vẫn bình thường. <chuckles> Tới bây giờ thì, ừm, chưa có gì xảy ra.
<chuckles> <chuckles> Ừm. Vậy là thôi cũng cũng nghe vậy cũng tốt rồi. Chắc, a, con cháu cũng, à, chuẩn bị sẵn sàng rồi ha?
Ừm. Chưa, chưa, chưa. Nói chung là vẫn đang còn, ờ, <chuckles> ờ, chưa có, ơ, chuẩn bị tinh thần cho người con cháu, con đàn cháu đống. Thì, ừm, ch
À, chưa hả? Nói chung là mình thấy là yêu yêu nhau như vậy thì chắc cũng từ từ hướng đến được rồi đó. <chuckles>
Ừ, đúng, đúng. Nhưng mà, kiểu, ờ, ừm, ta nói thường, kiểu, ờ, lấy nhau khoảng 2-3 năm sau thì có thì nó O OK hơn. Ừm.
À, vậy là chắc cũng mới kết hôn, đúng hông?
Ờ, đúng, đúng. Ừm, kiểu, ờm, quen thì lâu nhưng mà kết hôn thì mới thôi. Ừm.
Ờ. OK, vợ chồng son. Yeah.
Ừm, đúng kiểu vợ chồng son đó. <chuckles> Còn bạn thì sao? Ừm.
Rồi, nhớ về Việt Nam tham gia Vợ Chồng Son nha. Mình sẽ coi cái tập đó. <laughs>
<laughs> Ờ, cám ơn bạn. <laughs> Mà cái đăng ký chương trình đó chắc là lâu đó. <chuckles>
<chuckles> Ừm. Ừ, hông cũng hơi lâu thiệt. Ờ, nói chung là cũng, a, cám ơn bạn, hôm nay cũng đã chia sẻ với, a, những cái điều bất ngờ về, à, tổ chức một cái buổi hẹn lãng mạn hoặc là gieo những cái tấm chân tình mà cặp đôi có thể dành cho nhau nha.
Ờ. Ừm. Ừm, mình cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình nha. Chào bạn.

Đúng rồi, còn có những hoạt động khác chẳng hạn.
Bạn có bạn có ừm. Hoạt động khác nữa.
Hoạt động ví dụ như là đi workshop, giống như, 2 người đi làm nước hoa chung, 2 người đi làm gốm chung, ừm.
Ờ. Ờ, cũng hay. Đúng rồi.
Và 2 người có thể chơi thể thao chung, rồi là xem phim chung thì bình thường quá, nhưng mà chắc, a, những những cái hoạt động làm chung á, những hoạt động nào 2 người chưa từng làm với nhau á thì có thể làm thử.
Ờ. Ừm, bạn trai mình chắc là khá thích, kiểu, ờ, những cái môn, ơ, thể thao mà, kiểu, giống như là phóng dao nè, rồi bắn c bắt bắn cung, bắn súng, <laughs> rồi
<laughs> Ừ, hông, bắn cung, bắn súng thì được, nhưng mà phóng dao thì mình chưa nghe. <laughs>
Ủa, chưa hả? Cái đó ở Sài Gòn luôn á, cái hồi đó về Việt Nam mình có dịp mình chơi. Nhưng mà phóng dao là mình thấy đỡ nha, ờ, ở nước ngoài là còn có phóng rìu nữa cơ, cái rìu nó nặng, ời ơi, sơ xôi rất là khó phóng luôn. Nhưng mà mình cũng thử rồi, à, nó tại vì mình, kiểu, phải tạo một cái thế, ờ, trước khi phóng á, thì phóng cái lưỡi rìu nó mới đâm vô cái bia được. Ừm.
Chưa. Ôi. Ờ. Đã vậy? Ờ. Ừ, đúng rồi. Nói chung là vỗ cơ cư trên cái cách bắp tay với lại vai của mình cũng phải đủ để mà phóng được. <laughs> Hồi đó mình có chơi một cái trò kia cũng cũng vui lắm, ch
<laughs> Ừm, nên là, kiểu, mình thấy mấy cái hoạt động vậy cũng vui ha? Ừm, ừm, sao bạn?
Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Hồi đó là mình có đi hẹn hò với người yêu cũ, thì, ờ, có một cái trò là gắp thú, nhưng mà mình gọi là con thú. <laughs> Mình lại còn <laughs> còn một cái nghĩa là tôm
Ồ! Hả? Thật hả? <laughs> Ủa, rồi sao bạn chui vô lồng kiếng?